Oke, sebena rnya kayak aku tuh langsung aja kayak ngajak aja gitu ya "Ayo jalan-jalan," gitu. Nah, kalau udah denger jalan-jalan pasti anak aku tuh langsung seneng gitu kayak, "Hayo gitu, hayo papa," gitu, kan. Nah, setelah dia ikut, ya udah aku ajak lah jalan buat ke sawah gitu ya, ke tempat yang memang kering gitu ya, lapang dan juga enggak terlalu berbahaya ya lah ya. Itu karena kan dia ini ya, datar gitu sebenarnya. Biasanya sih kalau sekarang ini aku di lapang sih, karena di sawah tuh masih kayak ada apa nyah bekas nyawahnya gitu ya, yang itu di mana takut gitu ya, tajam gitu ya. Nah, makanya aku lebih seneng ke lapang kalau sekarang. Nah, setelah di lapang itu ya udah gitu ya, anak aku tuh kalau ada temennya, terus apalagi kayak ada mainan gitu ya, udah anteng aja gitu, Kak. Nah, mungkin
Mhm. Oh, ya. Mhm mhm. Mmm, mhm mhm. Mhm mhm. Mmm, oke. Oh, jadi nggak terlalu ini juga dengan gadget gitu ya, Kak?
Betul betul. Terus juga mungkin zaman dulu sama zaman sekarang mungkin layang-layang itu kayaknya sama aja sih bentuknya. Gitu-gitu aja ya bentuk layang-layang gitu. Cuma mungkin, kalau sekarang itu lebih ke kayak selain main layang-layang kadang di videoin juga gitu ya, bisa biar bisa pamer gitu ya. <laughs> Biar bisa pamer.
Mhm mhm mhm. Oh iya benar benar benar. <laughs> Bisa adu kreasi juga ya, Kak, kayak se layangan kan siapa nih yang paling bagus gitu ya? <laughs>
Iya betul, Kak, mungkin bisa dikembangin juga sih disitu bikin kayak mungkin channel YouTube, channel TikTok gitu ya. Yang tentunya ketika mungkin main layang-layang bisa menghasilkan uang juga tuh, selain mungkin mengenalkan mainan tradisional yang hampir punah ya, Kak, waduh.
Iya. Iya, benar. Wah, benar benar benar. Oh, bener banget sih, Kak, setuju sih. Wah, makasih ya, Kak, udah hen eee, cerita juga untuk aku udah mengenalkan juga mainan tradisional yang, Kakak, sukai juga, Kak.

Iya, betul, Kak, buat sendiri. Terus aku waktu itu aku lukis-lukis ya, gitu. Lukis-lukis waktu zaman doodle, tuh. Tahu kan doodle? Nah, aku lukis doodle gitu ya di layang-layangnya. Itu kan unik sendiri tuh, nggak ada orang lain lagi doodle. Nah <chuckles>
Mhm. Iya iya, tahu. Benar, benar. Wah, kalau misalnya nih, Kak, punya nggak sih mungkin cerita lucu atau mungkin momen-momen lucu yang sampai sekarang masih Kakak ingat? Entah itu waktu kecil atau mungkin pas udah gede juga, ada nggak sih, Kak?
Oh, ada, Kak, gitu. Mungkin waktu kecil kali ya, pas layang-layang aja deh, berhubungan dengan layang-layang, gitu. Nah, kalau zaman dulu, gitu ya, aku tuh selain sering main, sering juga berburu layang-layang, Kak, gitu. Walaupun berburu layang-layang ini tuh kadang layang-layangnya tuh ya, kadang ada aja cacatnya, gitu ya, seperti sobek lah, atau mungkin udah enggak seimbang lah, gitu. Tapi nggak tahu nih, gitu ya, aku tuh suka senengnya tuh bukan karena layang-layangnya. Karena kalau beli layang-layang kan sebenarnya murah ya, waktu itu juga aku kebeli, gitu ya. Tapi mungkin dari peng apa ya, dari tantangannya sih kayak tantangan sama teman-teman, gitu ya. <laughs> Iya, ngejar layang-layang, layang putus kan, gitu ya, terus dikejar-kejar gitu sampai gitu, ya. <laughs> Di sini, Kak, karena terlalu fokus ya, ke depan, ke atas, gitu ya, nyari ini lihat layang-layang, gitu ya. Nah, aku tuh nggak sadar di depannya itu ada got, Kak. Dan kami itu pada nyemplung semua ke got, Kak. <laughs>
Mhm mhm. Wah, gimana tuh, Kak? Mhm mhm. Bener, bener. Tapi kenapa tuh, Kak? Mhm mhm. Ngejar gitu kalo pas layangan putus, gitu, ya? Nah, mhm. Iya. Kenapa? Oh, nyemplung semua? Jadi semua Kakak sama temen-temen tuh semuanya nyemplung, nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang ngeh, gitu ya?

He heeh, tajem dan ya di situ mungkin kalau buat dia nggak bakal ini sih jarang gitu ya kalau misalkan memang masih tajam gitu jarang, kalah nih layangannya Kak, gitu. Kalau tarung itu pasti menang gitu dan itu ada kepuasanku sendiri sih, gitu. Jadi memang kan benangnya juga ada 2 Kak gitu, jadi maksudnya ada 2 jenis yaitu, eee, gelasan, gelasan itu yang ada e jadi serpihan kacannya gitu ya, yang di mana dia itu
Mhm. Oh. Apa tuh, Kak? Mhm. Oh kayak nilon gitu ya, Kak?
Heeh bukan, nilon beda lagi, Kak. Jadi heeh, jadi iya, sebenarnya nilon juga tapi mungkin itu tuh ada lapisannya. Jadi ada lapisan yang tajam gitu.
Oh beda lagi, heeh. Mmm, mhm mhm. Agak lebih tebal gitu, Kak?
Iya, enggak lebih tebel tapi lapisannya itu ada kayak kacanya gitu, Kak. Jadi akhirnya kayak dia itu bentuknya, eee, apa ya, jadi makin kasar gitu, nah kasarnya itu duri tajam Kak, gitu. Jadi kalau misalkan diadu gitu ya sama tadi nilon tadi gitu langsung kalah, nah terus kemudi yang kedua tuh nilon. Nah nilon ini yang di bawah Kak, karena kan biar nggak sakit ya gitu ke tangan, nah makanya pakai nilon.
Mhm. Oh, iya iya iya iya. Mmm. Mhm mhm mhm. Oh, jadi 1/2-nya itu, yang 1/2-nya benang lain, 1/2-nya disambung benang lain juga ya, Kak? Oh gitu. Oke biar dipegang dari bawah kan biar enggak kena ini agak tajam gitu kan, Kak. Tapi yang bagian atas mungkin biar enggak gampang putus kayaknya ya Kak? <chuckles>
Iya iya, betul Kak, betul. Tapi sebenarnya bukan 1/2 sih. Iya iya, betul, Kak.